Alam mo no'ng pagpatak nitong December 'no, ah, medyo nahihirapan na akong mag-isip ng puwedeng iregalo. Darating kasi yung, ah, December sa 18 ba, ah, mag de December 18 mag ah, mag-a-anniversary kami ng asawa ko. Actually anniversary siya nang pagiging mag-boyfriend-girlfriend hindi siya wedding, so anniversary lang no'ng, simula no'ng nag naging kami. So nahihirapan akong mag-isip ng, ah, pwede kong iregalo sa kanya kasi hindi kahit kapag nagtatanong kasi ako sa kanya hindi siya yung gano'n ka, ah, ka-expressive, hindi niya sinasabi kasi alam niya siyempre gastos na naman iniisip niya na, ah, "Imbes na bigyan mo ako ng regalo, bakit hindi na 'tong gamitin sa ganitong, ah, sa ganito 'yong perang, ah, ipanreregalo mo sa'kin" parang gano'n. So, ah, isa 'yon sa pinaka, ah, iniisip ko ngayon na siyempre kahit naman, ah, sabihin niyang 'wag na lang ang gusto ko pa rin naman. Di hindi naman siya yung ano lang, ah, parang buong puso ay taos, ta tagos sa puso ay taos-puso kong ibibigay yung pwede kong mairegalo sa kanya kaso wala nga kasi akong maisip.
Mm. Mm. Mm. Ah, alam mo, naintindihan kita 'no. Sa mga ganyang bagay kasi ang mga lalaki talaga, ah, hindi talaga sila expressive, ah, pagdating sa ganyan, 'di ba? At ayaw talaga nila tapos minsan, sa kanila pa rin galing 'yong pera na ipambibili, 'no? Pero alam mo, matanong lang kita, meron bang limitasyon 'yong budget para sa regalong ibibigay mo sa asawa mo?
Mhm. Mhm, mhm. Actually, hawak ko naman 'yung budget, 'no. So, kaya naman ng kahit Meron, merong limitasyon. Kumbaga, parang ano ba, ah, 1,000? Siguro, maximum na 'yong dalawang libo, gano'n. Sobrang mahal na nga 'yon para sa akin, eh, pero, kaya naman i i isingit sa budget since, ah, bukod naman sa ako working din naman ako, siya may part-time, no? Part-time lang sa kanya kasi mostly siya 'yong nag nag-aalaga sa mga bata, nag-aasikaso. So, ako 'yung may full-time job plus meron din naman akong part-time. So, ah, meron mang limitasyon do'n sa budget na 'yon, kaya naman i-expand pa ng konti. Pero, ah, more more likely nasa 2,000 na 'yong maximum, gano'n.
Meron naman. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, tapos, ah, ano mo ba, along ah, ano ang mga hilig ng asawa mo? Siyempre, mag-asawa na kayo, tapos matagal na kayong, ah, mag boyfriend-girlfriend, 'di ba? At alam mo na 'yong mga hilig niya, sa tingin mo ba, ah, hilig niya ng sabihin nating sapatos or t-shirts. Ano ba 'yong sa palagay mo na, mas magugustuhan talaga niya?
Sapatos? Parang hindi, mahilig siya pero, siya na talaga bumibili nun, eh, a ako na nga yung nakikigamit kahit medyo malaki 'yong paa niya na ako na lang nanghihihiram. Sin nagbabago kasi 'yong hilig niya, eh, dati kasi mahilig siya sa mga t-shirt, ngayon parang parang mas gusto na niya 'yong mga, ah, gamit sa bahay, parang gano'n, 'yong pangkalikot, since lalaki siya, na mahilig siya magkalikot, 'no? Pero ngayon kasi napapansin ko, uhm, 'yong mga sumbrero niya, mahilig din kasi siya sa cap, parang 'yong iba, ah, luma na. Meron siyang isang, ah, ginagamit lang, na talagang pang-alis lang, kaso, every time na sinasabi ko na, "Hali ka na, bumili muna tayo", ayaw niya. Plus, kung hindi man yung cap, naisip ko rin 'yong short, ah, short na pang-alis. Mahilig kasi yun ng short lang, na kapag umaalis, eh. Ah, naisip ko rin na ibili ng ganun, kasi parang, mag-over ata siya sa budget ko, at, ah, minsan kasi, hindi ko kayang tantiyahin, 'yong size, kasi nga, ah, iba-iba kasi kada store, 'di ba? So, kapag tinatanong ko naman kung ano, "Ano bang size ng short mo pa?" 'Yong gano'n pa lang, pahapyaw pa lang, alam na agad niya, kasi kilala niya ako, eh. Alam niya na agad na, bibilhan ko siya s kaya umpisa pa lang sinasabi niya, "Kung, bibilhan mo ako ng short, huwag na, itabi mo na lang 'yong ah, 'yong gagamitin mong pera diyan, baka mas kailanganin pa natin sa ibang, ibang paraan, o ibang dahilan." So, gano'n siya, kaya medyo nahihirapan ako.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, sa nakikita ko, ah, ah, siguro gusto niya lang talagang makatipid, tapos, ah, medyo parang nahihiya siya dahil, siyempre, ah, may trabaho ka na full-time, tapos part-time, 'di ba? Tapos 'yong sa kanya, eh, ah, ah, part-time lang. Siguro, iniisip niya na, parang naapakan 'yong pride niya, 'di ba? Minsan, gano'n 'yong mga lalaki, eh, ah gusto nila, sila 'yong bibili, 'di ba? Sila, 'yong magbibigay do'n sa mga, asawa nila, 'di ba? Para, syempre kasi lalaki sila, eh, tapos, ah, sa tingin mo ba pag binilhan mo siya, ng hindi niya alam, eh, isusuot naman ba niya, or tatanggapin niya?
Mhm. Mhm, hmm. Oh. Mhm. Tatanggapin naman niya, kaso kasi nandiyan na, eh, wala na siyang magagawa, 'yon nga lang hindi lang ako makapag-decide siyempre sa size ganyan. Tinry ko 'yong iba niyang mga short na tignan 'yong mga size kasi yung iba burado na talaga, eh. Kaya hindi ko talaga alam kung anong size ng short niya, ng baywang ba. Kaya, ah, 'yon sana yung gusto ko rin sana malaman kasi hindi nga niya sinasabi. Kasi nga alam niya alam niya na bibili ako.
Mm. Mm. Sige, oo. Oo. Oo siguro, ano may mga paraan naman, 'no, para malaman 'yong mga 'yan tulad ng mga simpleng ano lang 'yong sizes, 'di ba, or puwede mo naman dalhin mismo 'yong shorts niya, 'di ba, or puwedeng, ah, sukatin mo. Kung hindi ka naman marunong magsukat ayun mas magandang way talaga is dalhin mo na din talaga para, ah, maiwasan na din 'yong pagkakamali kasi baka baliktad 'yong pagsukat mo, eh, di mas lalo pang, ah, masasayang, 'di ba? So, siguro kahit sabihing ayaw niya tapos, ah, ginawa mo pa rin ma-a-appreciate na rin naman niya 'yon dahil pinapakita mo lang or pinaparamdam mo lang sa kanya na special siyang tao na kahit na walang balik, 'di ba? Pero matanong ko lang, ah, nagbibigay rin ba siya ng regalo 'pag nagbigay ka?
Mhm. Mhm. 'Yong nga ni. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ket Nagbibigay siya kapag meron siyempre.
Mhm.
So, kapag wala, siyempre, ah, kahit naman ako, hindi naman ako naghahangad din ng makatanggap ng kahit ano galing sa kanya since 'di ba nga, part-time. Though meron na din naman siyang pera. Tapos binibigyan ko rin naman siyang pera dahil ako 'yong may full-time job, 'di ba? So, ah, ang pera kasi na binibigay ko naman sa kanya, inilalaan naman niya s yung budget, sa budget. So, kahit sabihin ko na meron naman ng, ah, sariling budget para sa pagkain, ganyan. Minsan talaga kinukuhanan pa niya yung perang binibigay ko sa kanya para dun sa pagkain ng mga bata. Kaya nga gusto ko sana siyang, ah, ah, bigyan ng kahit maliit na, ah, regalo bilang pasasalamat din kasi mahirap maging ano, ha, house husband, ah. Pagiging housewife nga mahirap lalo na pa sa kanya na lalaki siya. So, gusto ko lang din sana magbigay ng kahit anong regalo na, ah, masabi na na-a-appreciate ko 'yong mga ginagawa niyang pag-aalaga sa bata, pag-aasikaso sa akin, kahit sa akin kasi nararamdaman ko 'yong pag-aasikaso niya, kaya dun sa munting maibibigay ko man lang na regalo sa kanya, ah, na ma mararamdaman niya yung talagang, ah, pasasalamat ko na siya yung napangasawa ko, parang ganun.
Mhm. Mhm. Mhm. Oo. Mhm. Oo. Mhm. Mhm. Mm. Ah, siguro ang ganito ang gawin mo, 'no? Ah, maganda siguro na gumawa ka ng maliit na sa maliit na papel na, ah, konting message lang, 'di ba? Tutal gusto mo talaga ng may kahalagahan 'yong binili mo kahit na hindi kamahalan, 'di ba? Tapos, ah, siyempre kailangan mong ibalot, 'di ba? Kailangan, ah, prepared talaga para, mas ano talaga 'yong, mas na makikita mo sa kanya na-surprise siya, 'di ba? Tapos, puwede mo ring gawin na ilagay sa ilalim ng unan niya, puwedeng gano'n. Tapos, para mas makita mo talaga na may kahalagahan 'yong trab ay 'yong regalo mo, eh, ah, gawin mong, ah, anong tawag dito? 'Yong talagang gusto niya 'yong 'yong ibibigay mo 'yong talagang hilig niya, na kahit hindi niya sabihin, eh, ah maisusuot niya at talagang magagamit niya talaga kahit saan siya magpunta, 'di ba? Ka tulad ng sinabi mo, ayaw niya nung, gamit gusto niya yung mga gamit na lang sa bahay. Pero siyempre, ah, maa-appreciate niya 'yung mga galing sa'yo kasi, kahit na sabihing nahihiya siya, kahit na sabihing, ah, sabihin niyang ayaw niya, maa-appreciate at maa-appreciate pa rin niya 'yung ginawa mo lalo na kung may effort ka, 'di ba? Tulad nung mga simpleng mensahe lang, na gagawin mo. Minsan pa nga, 'di ba, puwedeng gawin 'yung DIY na, alam mo 'yun, yung may mga design-design pa na gano'n na, sasabihin mo, "Happy Anniversary!" Or maglalagay ka ng mga petals parang, kahit na sabihing baligtad na dapat ay lalaki ang gumawa is, ano naman 'yon, parang valid naman 'yon kasi, ah, mag-asawa na naman kayo, 'di ba? Saka, ah, makikita pa rin dun na sweet nga eh, 'di ba, 'pag ginawa mo 'yun. So, makakatulong 'yun na magpatibay din ng relasyon. Saka siyempre special na tao talaga siya tsaka, kahit ano naman, eh, kahit, ah, mura at basta kwalidad tapos, ah, may pagmamahal talaga. At ramdam mo naman 'yun, 'di ba, na pinag-effortan talaga so matatanggap at matatanggap niya. Tapos, siyempre papangalagaan niya 'yun kasi galing sa'yo.
Mhm. Mhm. Oo, oo, tama. Mhm. Oo nga eh. Mhm. Oo. Mm, mm. Mm. Ah. Oo, oo. Oo, oo. Mhm. Mhm. Tama 'no, sang-ayon ako do'n, 'no? Parang medyo matagal na nang huli akong gumawa ng, ah, letter sa kanya. So, siguro uunahin ko 'yon, paunti-unti, 'no, na puwede kong since sa 18 pa naman 'yon, 'no? Puwede ko na siyang simulan ngayon na bigyan ng letter, 'no? So, puwede. Tapos, ah, gagawin ko rin yung sinabi mo na kung bibili ako ng short or kahit anong damit na hindi ako sigurado sa size, maaaring dalhin ko na lang yung mismong short na ginagamit niya, 'no. Magugulat nga lang siya na wala na sa sa cabinet niya, pero at least sure ako na kahit hindi ko itanong sa kanya, magkakasya iyon at magagamit niya. Kung medyo, ah, sa umpisa eh medyo may konting galit 'yon, hindi niya pinapakita kasi minsan na naa-appreciate niya eh, yung bandang huli na na kapag ano, kapag nahimasmasan na, ngingiti na 'yan saka siya magpapasalamat, yun. Ire-remind lang naman lagi nun na hindi ko kailangan magbigay sa kanya ng kahit ano. Kasi may mga ibang mas mapaglalaanan pa nung, ah, nung perang ipinambili ko. So, lagi naman ganun ang iniisip niya at sinasabi niya. Pero siyempre parang, ah, oras na para ibigay naman sa i sa kanya yung nararapat na regalo na para sa kanya dib para sa mga, ah, kumbaga parang appreciation na rin para sa mga ginagawa niya sa amin. Ayun, maraming salamat 'no. Ang dami nung, ah, mga tips mo, 'no? So, ah, tingin ko naman, ah, magtatagumpay ako sa pagpili ng regalo at kung papaano ko sa kanya ibibigay. Salam maraming salamat dun sa mga, ah, binahagi mo sa akin. Malaking tulong talaga 'yan.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Oo, walang anuman, saka salamat din sa 'yo ha. At tsaka sana magawa mo rin 'yon nang may pagmamahal, at puwede mo ring gawin yung pagkain ng salo-salo kayo. Maraming salamat muli.
Ay, oo, tama. Salamat din. Paalam.